Assolutamente. Assolutamente sì. Io credo che, ehm, dopo essermene andata paradossalmente il nostro rapporto sia migliorato tantissimo, ehm, perchè comunque, mhmm, ho imparato a dovermela cavare da sola però capisco ancora di più l'importanza di di avere, no, una famiglia solida al mio fianco, nonostante tutto. Ehm, e poi ti dico anche adesso che faccio io dei sacrifici, mi rendo conto di quanti sacrifici abbiano fatto i miei mentre crescevo per non farmi mai mancare nulla. Quindi anche quello secondo me è molto importante.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. <clears throat> Eh s Capisco benissimo. E che differenza c'era, diciamo, se riesci a spiegarlo, tra il sostegno psicologico che ti dava tuo marito e invece il tipo di sostegno che ti davano tua madre e tuo padre?
Mh-mh. Mh.
È un po' difficile.
Eh, è un po' sì, effettivamente è un po' difficile. Uhm allora, ti dico, la situazione con mio marito era ehm, è un po' particolare.
Tranquilla, ah, oppure, non lo so, andavate d'accordo?
No, no, sicuramente tranquillissima, assolutamente, però un po' particolare perché, ehm, io e lui ci siamo conosciuti online 8 mesi circa prima di ehm, di andare a Londra, e lui veniva dall'America, e praticamente, uhm, non c'eravamo mai visti di persona.
Sì. Okay. Mh! Mh-mh. Mh! Capito.
E, ehm, uhm, il primo giorno che ci siamo visti di persona siamo andati a convivere.
<laughs> Siete stati proprio molto <chuckles> determinati, veloci. Avete bruciato le tappe.
<chuckles> Sì, e ti dico anche Sì, ma è stato assolutamente positivo perché, uhm, ehm, ovviamente io ne ho ne ho parlato anche coi miei, no, e erano erano stati loro che mi hanno spinto a farlo perché mi hanno detto: "Se tu pensi che lui possa essere l'uomo della tua vita, non lo capirai finché non ci vivi insieme e quindi tanto vale provare, no?" Ehm, e quindi insomma poi è andato tutto bene, ci siamo sposati, insomma siamo insieme da parecchio, però, ehm, era diverso perché comunque io e mio marito abbiamo navigato questa diagnosi insieme, uhm, mhmm
Mh. Erto. Mh-mh. Sì, si. Mh. Però quello che intendevo, cioè i tuoi genitori forse per te erano un un punto di riferimento più più radicato, più familiare, più solido per certi versi.
però, insomma. Mh-mh.